Pangasinan, team building. Tapos dun ako nakakita ng, legit na probinsya kasi walang signal. 'Tsaka may mga kalabaw, baka parang, ah, okey yung sariwa lang. 'Tas may music music ganun.
Wow! Yun! Yan. Alam mo ang galing sa ang galing ng sample mo kasi, di ba. Minsan pag binibitawan mo yung teknolo teknolohiya yung mga yan, yung mga cellphone, 'di ba? Wala kayong signal.
Oo, nakapag-relax.
Parang na fo-force kayong mag diba na fo-force kayong mag bonding ng walang kasamang cellphone, eh, 'di ba?
Actually, oo. May signal naman dun sa pinunta namin sa Bolinao kaya, lang hindi siya 5G, hindi rin siya 4G LTE minsan nawawala. So, parang nonsense da dala lang namin yung phone para mag picture picture gano'n pero ang daming bonding.
Oh. Oo. Picture picture lang, yun. 'Di ba? Oh. So, yun yun nga yun nga masarap dun, eh, minsan parang kahit wala kang mga smartphone, ng internet.
Totoo.
Mas parang na, parang mas na-appreciate mo yung relaxation, eh, 'di ba?
Ay totoo, totoo yan.
Kasi kadalasan ngayon yung relaxation 'di ba halimbawa tayo guilty tayo lahat dito. eh, 'di ba parang, pag-uwi sa bahay, 'di ba? Kaya pagod tayo sa trabaho, 'di ba? Higa tayo sa ka sa kama. Ang gagawin natin mag ba-browse tayo ng mag ba-browse, 'di ba? Parang
Mhm. <chuckles> Totoo. <chuckles>
relaxation nga iba pa rin yung tinutukoy mo yung nasa probinsya kayo walang signal, kwentuhan, 'di ba?
Uy, totoo. Oh, totoo.